I naja, weil er halt ne, hat halt nicht gearbeitet und es tat mir natürlich auch leid und er wollte natürlich auch, dass ich so viel sehe wie möglich, ne, und aber, e e es war dann schon sehr, äh, g irgendwie so extrem und ne? Und ich finde halt auch und ich bin ich bin halt so 'n Typ Mensch, ich ne, bin dann auch auf die Märkte dort, ne, und dann hat er mir so 'n ganz tollen so 'n so 'n Wochenendmarkt gezeigt und, ne, und dann bin ich natürlich auch nicht ich möchte natürlich, dass wir uns 'nen Kaffee kaufen können und rumlaufen können und ne?
Mhm, mhm. Mhm, ja. Ja. Ja, aber so, dass du alles so unter äh, ja ist schon das ist schon viel.
Na ja, und dann habe ich es das werde ich auch nie vergessen, weil ich hab ihm dann hat er gesagt, da kannst du mir bitte ähm ähm, weil ich hatte B grade erst Bargeld abgehoben, n n n ganz davon abgesehen, auch noch international jedes Mal, ne, ich habe ja keine Bank dort gehabt. Und <laughs> und dann sagt er: „Kannst du mir Geld geben? Dann, äh, hole ich noch 'n paar äh, du musst noch Gemüsesachen holen auf der anderen Seite vom Markt?“, und ich stand grade an und habe Pudding und holen, ne? Und dann, ähm und ich hatte aber nur 50, ähm, Neuseeland Dollarscheine, ne, von der Bank. Und da habe ich ihm das gegeben und er kommt zurü er hat mir das das Restgeld nie wieder gegeben.
Mhm. Ja, mhm. Oh. Mhm. Okay, ja. Oh Gott. Nein.
Ne.
Ne!
Und dann kam ich mir zu blöd vor, was zu sagen oder weil hinterher habe ich mich echt geärgert damit: „Du bist echt blöd, weil du musst da was sagen“, ja.
Ja. Äh, ich fand also, das ist 'n bisschen viel, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja.
Ja, schon, ne? Also, ich fand es echt 'n bisschen ich weiß nicht, aber
Bist du noch in der Beziehung? Nein.
Hm
Bist du noch in der Beziehung? Nein.
Nein, um Gottes Willen. Nein, da war ja dann 'ne andere Frau im Spiel und hat mir total das Herz gebrochen und ach oh Gott, oh Gott, ne?
Ja, hast du dich da nicht so 'n bisschen ah. Hast du dich da nicht 'n bisschen ausgenutzt gefühlt so?
Natürlich, natürlich. Ähm.
Also, ja, nur nur so das Hören fühlt sich so 'n bisschen an wie
Na ja, vor allen Dingen, weil der Flug war auch nicht billig und alles, ne, ich meine das ist ja auch noch mal er hat zwar dann den den Flug von von, äh also, es ging ja dann von Auckland bis nach Dunedin runter, ne, und das d also, den Flug hat er dann gezah aber ich meine, gut, der Flug war 90 $ ne, meiner war n n 16,, 1.700, ne? <laughs> Also
Ja, ne ja. Mhm. Mhm, ja, <laughs> das wäre ja das Mindeste, nur das er's selber zahlen tut. Ja, aber aber er muss ja von irgendwas leben.
Ja, ja, ne? Ja, aber da? Na ja, seine Mama, die z die hilft ihm halt momentan auch. Na ja, gut, er hat auch ne, er hat auch sehr viel Pech gehabt mit solchen Sachen, hat halt auch Krankheiten gehabt und ne, für vieles kann er auch nichts, ne, oder konnte er nichts, aber, <sighs> es war halt ich ich ich ich gebe echt wahnsinnig gerne und ich bin immer
Ach so. Mhm, mhm, mhm. Okay. Mhm, mhm. Aber du zahlst ja immer für 2.
Mhm.

Ja, ja oder halt in 'ner anderen Situation.
<giggles> Oder wenn du ja genau, in 'ner anderen Situation. Aber mehr so 'n Geben-und-Nehmen-Situation, hoffe ich doch. Ja, ne? Weil, äh ja, so so alles doppelt, das ist ja wie wenn man immer, ähm, alles zu teuer kauft. <laughs> Ne, so. Ja.
Ja, das wäre ganz gut, ne? <laughs> Ja, das ist ja echt, also Ja. Mhm. Ja, ist richtig. Das ist richtig und dann ist was war's eh schon teuer, ne? Ne, aber ich sage nur, das sind so ne, da w da w habe ich mir wirklich fünfmal überlegen müssen: „Will ich das Erlebnis oder nicht,“ ne? Weil ähm, ne, muss ja auch in die Zukunft denken, ne? Ja, ja.
Ja. Mhm, genau. Ja, verständlich. Ja, 100 %. Aber du hast das hin äh, hast's erledigt, hast's gesehen, hast schöne Bilder und ist dann ja, wie gesagt, erledigt, ne? Das hast du auch schon mal das kannst du jetzt 'n 'n so 'n 'n Punkt auf die f auf die Mappe machen, ne? Da war ich schon mal. Ja, ist ja auch was wert.
Ja. Hm. Richtig. Ja, stimmt. Ja. Mhm. Genau. Genau. Ja, ist richtig. Ist richtig. Du, sag mal, lässt du dich eigentlich so auch von von also, so Instagram oder so beeinflussen, wenn du wenn du Ne, ne? Ja.
Nein, gar nicht. Mh mh, mh mh. Ich bin da auch ganz, ganz selten. Also, wenn, dann ist es eher so Tiersachen und so. Ich gucke da nicht so auf Du meinst jetzt auf Reisesachen, ne, so? Ja, ne. Du?
Ja, ja. Genau. Oder Erlebnisse oder, w ne, solche Sachen.
Guckst du da so?
Mhm. Ne, also, ich ich ne, ich also, w w ich bin natürlich sehr fixiert auf so Irland-Sachen natürlich auch und ähm, aber ich wenn ich das jedes Mal wenn ich das sehe, d dann denke ich mir: „Also, ne, ich kann mittlerweile 'nen Iren sagen, wo sie hin sollen und manche gehen da auch wirklich hin und die können's gar nicht fassen.“ Die so: „Das ist b bei bei uns?“ Ja, ja. <laughs> Das ist ja echt
Auch nicht? Ja, genau. Dass du das weißt, ne? Ja, ja. Aber aber so geht's mir auch, wenn Leute uns besuchen, die sagen mir, was es bei uns gibt. Also, ist so: „Och, habe ich auch nicht gewusst. Ja.“
Ja, echt? Ach Gott. Ja, weil das so neu, ne? Du bist dann so frisch noch dabei und, ne, d dann Ja, ja, ich weiß, man sieht dann
Ja, ja, ne, also, man ist ja in seinem Trott drinnen, ja, und dann geht man ja nicht rum und ja, ja, also
Ja, ja. Ne. Du, das geht mir aber auch so hier. Also, hier in der Metropole. Ich gehe ne, das ist ja auch gibt ja 10.000 Sachen. Ich keine keine Ahnung mehr, ne? <laughs> Gott.
Genau, ja. Ja, ne. Man man ist halt in seinem Alltag irgendwie und auch irgendwie, da bleibt man und am Wochenende hat man nicht wirklich Lust, da so Dora the Explorer zu spielen und, ähm, ja, verstehe ich schon voll und ganz. Aber wenn die uns besuchen, gehe ich mit, ne, so. Ja.
Ja. Mhm. Richtig. Nö. Ja, ja, genau. Richtig, ne? Das dann auch ja, man macht's Ja, du wollte grade sagen, ne? Man macht's, wenn Leute zu Besuch kommen, ne? Da ist ja auch richtig, ne? Dann und da hat man auch Spaß dann dran, ne, finde ich. Also, ja, also, solche Sachen. Ja, das definitiv, ne? Ja, ja.
Genau. Ja, genau. Ah, natürlich Ja. Man ist dann auch schön müde. <giggles> Am Ende des Tages, jawoll. Da ist man Tour-Guide und 'n bisschen Fahrer und man macht mit, ne, so. Alles in einem. Ja. Du, war wieder wunder wunderbar, mit dir zu reden. Hat mich sehr gefreut und ich hoffe doch, dass wir uns bald wiederhören.
Ja. Genau. Das <laughs> Oh Gott, oh Gott. Ja, fand ich auch. Ganz, ganz lieben Dank. Ja. Ja, ne? Habt noch 'n schönen Tag. Danke dir.
Ne? Du auch. Tschü